Le stagioni chiaramente, uhm, sono una grande influenza perché, uhm, d'estate e primavera chiaramente, uhm, mi piace vestirmi molto, ma molto più colorato, rispetto all'autunno e l'inverno.
Okay. Certo, assolutamente. Mh-mh. Mh, okay, magari, uhm, in in estate eviti di vestirti di nero, magari di grigio, perché non è proprio
Uhm E esatto, esatto, se no m moriamo di caldo. <chuckles>
E esatto, assolutamente, okay, okay.
Esatto, però anche, come dicevo, le emozioni penso che, dopo un periodo un po' così giù, uhm, quando sono ridiventato comunque uhm mi sono rimesso in realtà, uhm, alla ricerca della positività, <chuckles> uhm, è cambiato è cambiato anche lo stile, quindi sono arrivato a vestire anche cose, mhmm, molto più colorate e magari anche con, non so, temi diversi, print, materiali più strani, c'è anche n non so pelle. Ehm, negli ultimi 2 anni ho scoperto i pantaloni di pelle che alla al mhmm, all'inizio quelli larghi, baggy, però all'inizio non davo cioè, non mi piacevano proprio. Poi quando in realtà ho capito come come si mettono e in che con e in che esatto in che in che contesto, uhm, mi sono piaciuti, quindi sono sono arrivato anche magari a mettermi materiali a cui all'inizio ero molto, uhm
Okay, okay, no, ci sta. Mh-mh. Mh-mh. Mh. Mh, okay. Mh-mh. Mh-mh. <laughs> Come funzionano, okay. <laughs>

No, vabbè, no, ci sta comunque come certo, assolutamente. Uhm, comunque i anche il il cambiamento, no, a livello, uhm, uhm, del del vestire, gli outfit, uhm, è importante, ma va di pari passo magari a volte anche alle mode. Però, mhmm, in questo caso, uhm, tu hai magari il capo portafortuna, non so, quella maglietta che tu metti nelle occasioni magari speciali perché sai che magari quella maglietta ti porta fortuna, ecco.
Distanti. Esatto. Allora, uhm, sì ho ho dei capi così. Allora, prima di tutto ho un paio di scarpe, non so perché, però, uhm, s
Mh-mh.
sono state le m il mio paia di scarpe fortunato. Magari, uhm, quando le ho indossate mi sono successe belle cose, ma per caso, eccetera, però comunque le le ho associate a momenti belli. Quindi quando mi metto le Air Force classiche, uhm, nuove, <chuckles> lì già mi sento, non so, come se tutto va bene nel mondo, c'è pace, eccetera. Sì, one
Mh-mh. Ah, okay. Mh-mh. Mh-mh. Mh, okay. Mh-mh. Ah okay, perfetto. Quindi quando ti va di avere p più fortuna te le metti praticamente.
Sì, sì, ma ma non per forza, uhm, quello che, uhm, cioè il paio che ho già comprato, ma anche quando lo rivado a ricomprare, se sono nuove e sono clean, è sempre lo stesso <chuckles> la stessa emozione, stesso sentimento. <sucks teeth>
Ah okay, okay. Perfetto, bellissimo. E invece per quanto riguarda, uhm, magari, mhmm, il modo di vestire a seconda di quelle che sono le occasioni. Uhm, prendendo in considerazione magari l'occasione, uhm, di un colloquio o di un primo appuntamento, come ti vesti in questi in questi 2 momenti?
Sì. Certo.